Iya jadi aku tuh waktu jadi aku sama adik aku yang lain tuh jaraknya tuh jauh banget Kak nah sama adik aku yang kedua ini jaraknya tuh cuman 3 tahun jadi pas waktu masa-masa kecil dulu gitu nontonnya tuh pasti berdua sama adik aku itu walaupun ya Kak kadang kita rebutan gitu Kak pengen nonton ini nonton itu gitu kan?
Oh beda-beda seleranya berarti, Kak?
Iya bener Kak kayak misalkan ya adik aku tuh sukanya nonton yang kayak apa yang lawan Ultraman gitu loh Kak nah aku tuh nggak suka kalo nonton kayak gitu itu kan beda ya Kak? Beda hal ya? Jadi adek aku pengen nonton Ultraman di Indosiar aku pengen nonton apa ya? Yang bareng waktu itu sama Ultraman kalau gak salah Ninja Hattori de apa? Chibi Maruko Chan tuh Kak itu di RCTI, cowok iya Kak jadi beda selera gitu Kak bener bener banget.
Oh iya iya. Oh gitu? Oh ya ya <chuckles> oh adek akak tuh cowok? Oh pantes beda seleranya ya? <laughs> Oke berarti ya tetep ada ya perdebatan di situ dan pada akhirnya siapa tuh yang menang, Kak?
Aku dong sebagai anak pertama.
Oke. <laughs>
Walaupun aku dimarahin duluan ya karena pasti, eee, apa namanya? Berisiklah itu pasti Kak itu setiap hari, eh, setiap minggu gitu ya ada aja momen kayak gitu.
Keren keren. Oke, tapi walaupun akhirnya debat tetep akhirnya nonton bareng ya Kak ya? Terus nyemil-nyemil bareng gitu ya Kak ya? Oke.
Nonton bareng, iya dan setiap iklan harus diganti jadinya Kak karena rebutan kan. <chuckles>
Oh iya iya bener banget bener banget jadi kayak mungkin, eee, kalau pas lagi iklan ya kalau pas ngepasin ya nonton Ultraman dikit-dikit nggak papa gitu kali ya Kak ya? Oke menarik banget, nah itu kan yang dulu nih Kak mungkin kalau yang sekarang apakah tetap suka jajan chiki-chiki? Atau mungkin ce eh, masih ada nggak ya? Itu coklat chiki terus coklat Superman gitu Kak? Sampai sekarang gitu? Oh masih ada ya?
Iya, bener bener banget nggak papa. Masih ada tahu Kak tapi harganya mahal ya dulu apa namanya? Sekarang tuh Kak chiki Chuba aku inget banget dulu tuh kayaknya cuma Rp500-an ya Kak sekarang Rp1000 Mana kecil banget lagi terus nah terus sekarang chiki Balls harganya Rp2000 Kak, terus iya coklat Superman juga harganya Rp2000 sekarang jadi mahal-mahal banget kan? Kayaknya ukurannya makin, sedikit gitu Kak makin isinya tuh makin sedikit nggak kayak dulu gitu kan? Tapi, sampai sekarang masih kok aku cemilin itu semua walaupun aku udah gede kayak gini.
<laughs> Oh iya iya. Oh gitu sekarang udah udah udah malah dikit tapi malah tambah mahal ya Kak ya agak agak gimana gitu ya? Tapi tetep setia Kakak ya? Ternyata sampai sekarang ya tetep tetep milih kayak gitu dan itu masih menemani Kakak ketika nonton mungkin di rumah gitu, Kak?
Iya tuh, nah kan haru

Oke, ada sih, Kak, jadi, eee, kalau misalkan setiap hari minggu ya, Kak, ya kan itu waktunya nih kalau dulu tuh, eee, kartun ya, Kak, ya itu dari pagi sampai jam 10 gitu ya. Nah, jadi dulu tuh aku inget banget nih syarat utama aku boleh nonton TV sama mama aku, itu aku harus udah mandi dan sarapan, Kak. Nah, setelah mandi dan sarapan, lari lah aku minta uang tuh, Kak, ke warung buat beli jajanan karena aku akan nonton sampai jam 10 pagi gitu kan. Itu udah jadi rutinitas, eee, mingguan ku.
Oh ya, bener banget, Kak. <laughs> Oh, iya iya iya. Oh, gitu. <laughs> Oke, tapi seringnya dikasih, Kak, uang jajannya?
Dikasih dikasih, dulu tuh kayaknya, eee, berapa ya, 5000 tuh aku udah dapet cemilan banyak deh, Kak, kalau sekarang kayak ga dapet apa-apa gitu, iya bener.
Oke. Oh, banyak banget itu 5000 kalau zaman itu. <laughs>
Bener banget gitu, dan itu tuh bener, jadi aku tuh dikasih 5000 ini jajan tapi harus berbagi sama adek kamu, oke gitu kan, jadi ya bareng-bareng lah gitu.
Oke. Oke, biasanya kalau pas dulu pas, Kakak, masih kecil itu yang paling sering, Kakak, beli itu apa, Kak? Masih inget nggak tuh, Kak?
Uh, inget banget tuh, Kak, chikiballs rasa keju, cuba, terus, eee, lebih banyaknya sih ciki-cikian ya, Kak, ya, cikiballs, cuba, mie gemes, anakmas, Kak, anakmas ya, <laughs> itu aku suka banget, Kak. Padahal itu bikin gatal tenggorokan, Kak, karena msgnya kuat banget ya. Bener bener pa pantesan ya dulu aku batuk terus gitu karena makanan aku ternyata kayak gitu kayak gitu semua. Sama coklat superman Kak, eee, u coklat wafer superman nah itu aku suka banget dan udah kayak mandatory gitu kan jajanannya tuh itu gitu iya bener.
Oh, iya iya iya. Anakmas, bener banget. <laughs> Iya sih, kalau kebanyakan ya, Kak, ya. Oh, iya coklat superman, oh iya iya. Wajib banget gitu ya, Kak, ya. Oke, tapi emang beneran akhirnya dibagi sama saudara-saudara atau akhirnya dimakan sendiri waktu itu, Kak?

Ngerasain apa yang dulu mungkin ibu atau bapak Kakak dira rasakan gitu ya Kak ya? <laughs>
Iya bener banget galau tuh Kak.
Tapi oh berarti ad adik Kakak ini anaknya udah lebih dari 1 berarti ya?
Udah 3 dia Kak, jadi emang terlalu rajin kali ya itu entahlah ya jadi punya anak 3 dan jaraknya tuh lumayan deket-deketanlah cuma 2 tahunan gitu Kak jadi memang lagi rame-ramenya gitu.
Oh udah 3 oke. <laughs> Oke nah ka kalau pas misalnya nih keponakan-keponakan Kakak nih lagi nonton nih, Kakak juga sampai inget gak sih masa-masa waktu dulu Kakak nonton bareng adik atau mungkin, eee, ngobrol tuh pas waktu itu sama adik, "Wah dulu kita kayak gitu juga ya, sekarang kita udah bisa ngeliatin tuh anak-anak kecil pada nonton," gitu Kak apa gimana Kak?
Nah jadi ada momen menarik nih Kak, kalau ada ponakan aku datang ke rumah gitu ya Kak ya, kan aku kalau nonton sampai sekarang tuh masih harus nyemil Kak ya sampai ciki-cikian tuh aku masih suka gitu kan, nah datanglah ponakan aku gitu main gitu kan ke rumah, otomatis kan dia juga makan apa yang aku makan ya Kak ya, dimarahinlah aku sama orang tuanya karena aku ngasih ciki ke anak kecil gitu kan, tapi kan menurut aku aku mikirnya kayak gini, ah, kamu dulu juga umuran segini ikutan makan nggak apa-apa gitu Kak tapi kan, sekarang lebih teredukasi ya Kak ya kalau orang tua jaman sekarang tuh bisa lebih mengedukasi dirinya sendiri gitu kalau itu tuh ternyata hal yang buruk dilakukan gitu, nah aku sebagai tantenya gitu ya ingin, eee, ponakan-ponakan aku tuh ngerasain gitu kan tapi orang tuanya nggak setuju sebenarnya kan kayak gitu.
Betul. Oh. <laughs> Bener banget. <chuckles> Oh ya bener juga sih. <laughs> Tapi tetep cocok ya makanannya ya antara, eee, apa namanya, snacknya Kakak terus sama seleranya anak-anak gitu jadi bisa merasakan bareng gitu ya?